On n'a pas pris la fosse, comme on dit, heu, sur le bas. Heu, je vais t'expliquer pourquoi après d'ailleurs, et je suis bien content. <sucks teeth> Heu donc l de mémoire, c'était la 1re fois que j'allais à Wembley déjà, et j'avais vu des concerts à la télé, donc c'est vrai que Wembley, c'est un stade un peu particulier. Il est pas il est pas énorme, mais quand même grand et et au niveau sono, il est très bien fait. Et on rentre et on voit ce stade, heu, s style une arène, romaine. L'ar l'arène de Rome, quoi. Et on voit en bas le le podium de U2 avec une avancée vers le public sur une estrade, et puis déjà dans dans dans le bas de la fosse, énormément énormément de monde, quoi.
Mmh mh. Oui. Oui. Ah oui! Ah! D'accord. Mmh mh. Ah oui! Déjà, dans la fosse, c'était, heu elle était remplie.
Ouais, je pense qu'ils ont fait rentrer même les gens de la fosse avant nous, qui étions sur les côtés.
Ah oui! Mais en même temps, c'est logique, c'est plus pratique, hein. Et, est-ce que tu avais remarqué, heu, un un décor particulier qui qui avait été installé justement pour cet événement?